Aku pengen tanya nih, apa sih tantang ter tantangannya terberat saat mencoba untuk merubah nih. Bisa Kakak ceritakan?
Nah, jadi tuh aku sebenernya pernah banget ngerasa kayak berat gitu yah, aku tuh mencoba berubah. Jadi pada saat itu aku kan, mmm, sekolah di sekolah penerbangan yang di mana, eee, sekolah penerbangan ini tuh kaya militer gitu lah bisa dibilang. Nah jadi tuh emang, eee, si sekolah ini tuh mengharuskan kalo perempuan itu rambutnya seperti laki-laki ya. Maksudnya cepak gitu kayak, s ya selaki-laki aja gitu rambutnya. Dan yang sebelumnya itu rambut aku tuh panjang, ya bisa dibilang kayak yah cewek-cewek feminim pada umumnya gitu. Nah semenjak masuk SMK itu aku kayak, "Waduh" kata aku, "harus harus dipotong pendek kayak gitu ya?" Sebenernya jujur di situ aku kayak berat banget ya, kayak, "Ini aku bisa nggak sih ngikutin kayak gini." Terus juga aku tuh waktu tuh mikir kayak, "benefit-nya apaan ya? Maksudnya ngaruhnya apa rambut sama pembelajaran?" gitu kan. "Kayaknya nggak ada deh," kayak gitu kan aku mikir. Karena emang apa yah kayak, ya, rambut loh, rambut kek, kenapa sih emang? Gitu kan, nah di situ aku kayak bener-bener, mmm, apa ya ber apa ya, kayak namanya tuh, semedi bukan semedi apa yah, kayak meri merileksasi diri menenangkan pik
Iya. <chuckles> Merelaksasi, baik.
Iya, menenangkan diri kayak gitu. Buat kayak, "Ah, aku awalnya yang emang punya apa yah, keinginan untuk sekolah di sini ya aku harus juga taat peraturannya," kayak gitu. Jadi ya mmm, jadi ya mau
Wah setuju banget. Jadi kan Kakak juga harus disiplin ya di a atas peraturan tersebut ya di mana kan, eee, Kakak berpijak di situlah didu junjung ya eee, rasa peraturannya ya, Kak. Nah, aku juga penasaran nih, Kak. Se sebenernya kalo Kakak ini menurut Kakak ya perubahan itu, sering terasa lebih sulit daripada apa, yang dipa bayangkan menurut Kakak itu bener nggak, Kak? Karena kan perubahan itu butuh proses dan tenaga ya, Kak?
Bener bener banget. Bener sih, itu bener banget ya. Kayak, aku tuh untung ngebayanginnya kayak, "Ah, ya udah aku bisa nerima-nerima aja kok dengan rambut aku yang sependek itu," tapi ternyata salah besar. Aku kayak, kadang suka apa ya, minder gitu klo misal emang lagi di jadwal jadwal di luar sekolah gitu yah. Kayak aku kadang suka ke mall, jalan-jalan kek gitu kan aku, dengan rambut sependek itu dilatin orang-orang kek gitu tuh jadi ngerasa aku buat nggak pede, gitu loh. Jadi kadang tuh aku, banyak nih kejadian jadi waktu aku tuh pernah lagi makan, lagi makan mie ayam, nah terus ada mas-mas gitu kan dia tuh kaya minta tolong ambilin saos kan. Terus dia bilang kayak, "Mas, tolong dong ambilin saos," terus aku kayak, "Ih emang aku kayak se kayak mas-mas itu ya?" makanya langsung kayak, mmm, "Sori, mas aku cewek." "Oh, soalnya kayak cowok banget," dia bilang, terus aku kayak
Mhm. <chuckles> Oh. Ma boleh ceritain. <laughs> <chuckles> Wah, parah banget. <chuckles>
I nah di situ aku langsung kayak agak, jujur agak kayak nge-down dikit karena emang yang, ih, e aku udah maksudnya udah berusaha jadi kayak cewek loh, itu tuh aku bener-bener udah pake jepit, sebenernya pakai jepit sebenar pakai jepit kalo dari depan tuh kelihatan gitu, cuman mungkin kan karena dia dari belakang jadi enggak kelihatan kayak gitu kan terus dia kayak aku ngerasa di situ, "Ih berarti emang aku harus pake rok kali ya besok-besok?" karena emang aku waktu itu tuh juga pakenya celana gitu.
Mmm. Baik, wah wah berarti ada pengalaman yang bisa dibilang buruk gitu ya Kak, dari dari padahal Kakak itu hanya mau menjadi diri sendiri ya, Kak. <chuckles> Gitu, betul betul tapi aku penasaran nih, Kak. Sebenarnya, eee, apakah Kakak, eee, di saat memutuskan mungkin rambutnya pendek sampai dikira cowok begitu ya, Kak? Itu sebenernya Kakak di dalem hati Kakak itu ada nggak
Iya, bener-bener banget, mhm.
si tekad atau keberanian tuh, eee, di mana Kakak itu merasa, "Oh nggak papa kok, aku kan jadi diri sendiri tuh hal yang lebih baik," gitu. Menurut Kakak itu be a adakah atau tidak ada di dalam diri, Kakak?
Ada sih pada akhirnya ya, pada akhirnya aku kayak, "Ya udah sih pede aja, juga lagian kayak bukan aku sendiri yang kayak gini" gitu kan. Banyak juga temen-temen aku yang kayak gini, tapi mungkin ya mereka kan ngelihatnya waktu itu aku gitu kan, cuman 1 orang gitu kan. Jadi kayak, yah ya udah tapi sebenarnya kita banyak. Terus juga aku jadi ngerasa, "Ah ya udahlah!" Gitu. Ngapain sih juga dibawa pusing kayak ya maksud aku, eee, hidup-hidup aku gitu kan? Terus juga ini keinginan aku, cita-cita aku, sekolah di situ jadi kayak ya udah aja, aku kayak enjoy aja akhirnya gitu.
Paham. Ah, betul. Wah mantap banget, di mana kan Kakak jadinya bisa memilih diri Kakak sendiri, eee, tanpa takut untuk berubah gitu ya, Kak? Nah tapi aku penasaran nih Kak, eee, sebenernya apa sih kebiasaan buruk yang paling sulit kamu lepaskan gitu saat melakukan perubahan tersebut atau menerima jati diri sendiri?
Bener, Mhm. Mmm, apa yah? Waktu itu tuh aku tuh kan sebenarnya kalau, eee rambut aku masih panjang itu, aku tuh suka banget ke salon ya. Kayak ya perawatan-perawatan yah kayak creambath gitu-gitu. Nah itu tuh sebenarnya nggak bisa ilang juga waktu rambut aku pendek, tapi tuh kayak aku tuh dikasih tau sama temen aku, kayak, "Rambut kamu pendek segitu ngapain creambath-creambath ke salon?" So kek, iya juga ya? Kek rambut cuman <giggles> rambut cuman segitu, gitu kan. Kayak ya ngapain juga gitu loh. Tapi tuh di awal-awal tuh aku masih belum bisa gitu. Aku masih kayak terus-terus rutin ke salon kayak gitu buat creambath kek gitu-gitu. Ya jadi maksudnya, kayak sebenarnya emang nggak kerasa sih ya karena rambutnya tuh kek sepe sependek itu, gitu. Cuman ya kayak, ya udah aja gitu karena emang itu kebiasaan aku, gitu.
Baik. <chuckles> Oh, baik. Oh, jadi kebi karena kebiasaan Kakak ini malahan, eee, yas seb jadi orang itu notice di mana kan, "Oh, kok aneh sih kamu itu melakukan creambath gitu ya padahal rambutnya pendek," ya. Padahal kan Kakak juga merasa masih nyaman kok sama creambath, sama diri Kakak sendiri gitu ya, kan ya? Oke, tapi aku salut Kak, eee, si Kak gimana Kakak itu enggak terlalu mendengarkan kata-kata orang tapi tetep, eee, merasa nyaman aja pada diri sendiri, ya Kak? Wah, oke betul.
Ya itu, mhm. Iya harus itu, kalo misalkan kita kayak ngedengerin orang lain mulu, kayak ya misal orang ada ngekritik kita, trus juga kita kayak jadi harus yang berubah dengan mendengarkan kritik dia yang sebenarnya kita nggak nyaman juga kan. Ya de nggak jadi diri sendiri dong berarti kitanya?
Iya betul. Nah, aku ada pertanyaan lain nih, Kak. Bagaimana sih kamu itu ya bisa menghadapi rasa malas di awal proses perubahan tuh, Kak? Aku penasaran deh kan aku yakin ya perubahan itu, eee, bisa dibilang tantangan gitu untuk diri sendiri. Nah, aku jadi penasaran nih Kakak bisa jelasin nggak?
Nah, sebenarnya emang dulu tuh aku tuh, apa ya. Bisa dibilang kayak ih ini jujur sih, tapi emang agak jijik ya, agak jorok karena aku rambut aku pendek ya sependek itu, jadi aku males keramas dulu. <giggles> Karena aku ngerasa kayak, "Ih ya udah lah, rambut segini doang mah ngapain juga keramas sering-sering," gitu kan. Tapi ya aku pun jujur itu nggak ngerasa gatel sih. Jadi kek maksudnya ya udah enjoy aja gitu. Nah tapi, sampai pada akhirnya aku kayak, "Eh, tapi kan aku biar ram maksudnya rambutnya biar agak cepat tumbuh lah dikit," gitu kan. Jadi ya udah akhirnya aku, eee, membenahi diri buat kayak keramas tuh ya seminggu malah 4 kali jadi sesering itu gitu. Walau pun emang, di awal-awal emang bener-bener males banget, gitu. Jadi emang kayak apa ya, aku sebenernya, kayak ya males sih emang beneran males banget gitu ya. Kayak udah rambut sependek itu mah ngapain lah di terlalu dirawat-rawat juga gitu padahal mah sebenernya kayak ya penting-penting aja kan ngerawat rambut tuh, gitu.
Iya. Ow! <chuckles> Ah. Wow! Baik. Oke baik. Wah, aku juga sekarang masih penasaran nih, Kak sebenernya. Kamu pernah nggak sih, eee, mengalami ya di mana kamu itu mau maju untuk, eee, melakukan perubahan? Mungkin seperti tadi itu kamu pengen, eee, terlihat jadi diri sendiri gitu tapi malahan kata orang-orang, eee, "Kamu begini, kamu begi "tu" gitu. Kamu jadi pengen kembali ke zona nyaman, pernah nggak di momen seperti itu?
Mmm, pernah sih, jadi waktu aku emang kayak terlalu ngikutin kata orang jadi kayak ada yang bilang ke aku kayak, "Kamu tuh coba besok kalau misalkan," mmm, "keluar-keluar tuh pakainya," mmm, apa namanya, "rok," gitu. Terus juga kayak, "Kalau bisa pakai bajunya agak cewek ya, kayak maksudnya jangan yang kaos-kaosan gitu kayak agak crop top apa gimana," gitu loh. Jadi kayak aku tuh emang bener-bener ngedengerin omongan orang itu, jadi kayak aku juga ngerasa, "Oh iya juga ya, bener ya mungkin ya dengan aku pakai rok dan kayak pakai crop top kayak gitu mungkin, eee, orang-orang jadi ngiranya aku beneran cewek," kayak gitu. Nah tapi ternyata aku nggak nyaman sama baju crop top itu, kalau misalkan rok pendek sih emang masih oke lah gitu aku bisa, gitu kan. Karena emang aku juga kadang suka pakai rok pendek, tapi kalau misalkan dengan crop top itu aku kayak jadi kurang nyaman di situ aku kayak ngerasa, "Ih kok aku nggak jadi diri sendiri ya?" Gitu. Jadi kek ada yang nyetir aku gitu. Jadi kek emang aku tuh nggak tahu sih teman aku ini tuh emang bener-bener yang apa yah? Dia tuh, eee, marah gitu waktu pas aku tuh ternyata udah nggak pake baju crop top lagi jadi dia tuh bilang kayak, "Kok kamu nggak ini sih," nggak apa namanya, "nggak pakai baju crop top lagi?" dia bilang gitu, "Kan kemarin aku nyaranin itu," jadi tuh kayak marah karena seakan-akan sarannya tuh enggak didengerin kek gitu. Terus aku kayak yang, "mhm," terus aku kayak ya aku bilang aja kayak, "Aku nggak nyaman sih pakai crop top ternyata ya, walaupun emang udah beberapa kali pakai, tapi ternyata aku ngerasa bukan kayak bukan diri aku sendiri" mhm, kayak gitu. Nah setelah aku ngomong kek kek gitu ke dia, dia kayak ya cuman diem aja gitu.
Mmm. Mmm, paham. <laughs> Oh, bisa begitu ya? Bukan diri kamu? Oh paham. Baik-baik, nih aku sekarang juga masih penasaran nih. Pernah nggak sih kamu, eee, ngalamin seperti jadi nggak yakin sama diri sendiri dan akhirnya kamu punya nih cara untuk mengatasi rasa tidak yakin itu? Jadinya kamu tetap, eee, berpegang teguh sama apa yang kamu pilih. Pernah nggak ngerasain dari yang fase kamu itu rendah diri, akhirnya kamu percaya bahwa dengan tekad kamu sendiri itu atau keputusan kamu ini, eee, ng semuanya akan baik-baik saja?
Pernah sih, aku bener-bener pernah nge ngalamin kayak gitu. Tapi ya aku balik lagi ke diri aku sendiri kayak, kan ya maksudnya ini aku ya, jadi ya udah terserah aku suka-suka aku gitu. Jadi di situ aku kayak udah bener-bener yang nggak dengerin kata orang lagi terus juga kayak, mmm, apa ya, ya udah gitu jalanin ajah diri aku, lagian mereka juga nggak ngebiayain aku kan kayak gitu. Jadi aku ya lebih udah lebih percaya diri aja gitu emang bener-bener kayak pede, sepede itu, gitu.
Betul. Oke oke. Nah, kalo misalkan nih tadi kamu itu mencoba yakin sama diri sendiri ya, kamu itu pernah nggak sih mengatur ekspektasi ya supaya tidak terlalu keras pada diri sendiri saat melakukan perubahan?
Mmm, aku sih juga pernah ya berekspektasi tinggi sama diri aku, aku tuh kayak yang harus kayak gini, gitu gini, gitu tuh pernah gitu kan. Tapi tuh ternyata tuh juga enggak baik ya berekspektasi tinggi sama diri sendiri. Karena akhirnya tuh kayak capek sendiri tahu, kayak maksud aku aku nggak aku sebenernya nggak mampu kayak gitu, gitu. Tapi kalo misalkan aku mau memenuhi ekspektasi aku terus ya, apa ya? Maksudnya kek aku tuh ja ya itu jadi capek sendiri, jadi ngerasa balik lagi kayak bukan diri aku sendiri, gitu. Jadi kayak ada yang emang ngatur jadinya, jatuhnya gitu. Walaupun sebenarnya emang nggak ada yang ngatur juga sih. Cuman kayak ya aku ngerasa kayak ada yang ngatur gitu padahal mah nggak ada gitu.
Iya. <chuckles> Oke, seperti mungkin antara diatur atau diawasi gitu rasanya ya, Kak? Wah wah wah. Nah aku juga penasaran nih, eee, apa perasaan yang paling sering muncul nih ketika proses perubahan itu mulai susah? Pasti kan, eee, proses perubahan itu, eee, selain dari tantangan ya, itu pernah ada fase-fase di mana kita mungkin kesulitan untuk bisa mencintai diri sendiri, atau, eee, menerima keadaan dengan orang-orang lain gitu. Nah, biasanya itu perasaan yang paling sering muncul itu kira-kira kenapa gitu dan kira-kira bisa cara kamu, eee, e kalahkan kata-kata negatif itu gimana?
Iya bener-bener kayak gitu, mhm. Aku tuh pernah banget ya, aku tuh jujur ini pernah kayak kena hujat gitu sama orang. Jadi karena mungkin rambut aku yang sependek itu jadikan emang aku kan sekolahnya ini emang di luar kota ya, maksudnya bukan di kota aku asal gitu, jadi saat aku balik ke kota ku asal tuh itu bener-bener kayak di judge parah sama orang-orang yang ada di sekitar aku, gitu. So, aku di situ bener-bener stres aku bener-bener kayak pengen nangis gitu rasanya jadi aku kayak nggak pengen keluar rumah, kayak gitu-gitu kan. Nah kayak maksud aku, kalau misal nih pada saat itu aku menutupi rambut aku itu dengan jilbab ya dengan hijab kayak gitu juga kayak, ya dosa sih maksudnya kayak, masa aku kayak cuman gara-gara gara-gara hal ini gara-gara aku tuh di judge sama orang sampai akhirnya pakai hijab kan nggak mungkin juga. Terus tuh juga kayak jadi bahan-bahan apa yah omongan orang-orang lah jadinya tambah-tambah, kayak gitu kan. Jadi makanya aku tuh pada saat itu, bener-bener udah nggak dengerin kata orang-orang lagi. Jadi kayak udah bener-bener, "Ah, ya udah lah bodo amat." Nah waktu tuh juga aku sempet kayak ini deactive IG, nggak mainan sosial media kek gitu-gitu. Mhm, jadi tuh bener-bener di situ kayak aku cara ngatasinnya kayak gitu waktu itu, dengan cara-cara itu. Jadi emang kayak misalkan ada yang bener-bener temen aku mau ngajak main, kayak aku ya udah jadi aku tuh nggak pernah lagi kayak ngajak orang main duluan jadi pasti, eee, nunggu diajak sama orang lain dan itu pun ternyata jarang-jarang juga gitu dan ya udah, bisa aku ngelewatin itu semua, mhm.
Oh. Iya. Oh paham. <chuckles> Oke, wah keren banget. Tapi ini aku boleh nggak? Mungkin ini pertanyaan terakhir ya kamu boleh boleh jawab dengan singkat di mana nih ya kira-kira untuk orang-orang tips dan trik nih, untuk orang-orang yang masih takut akan menerima perubahan, dan ingin me mencoba berubah, itu kamu ada nggak satu aja tipsnya?
Jangan dengerin kata orang lain dan harus percaya diri! Itu sih secara garis besarnya, dan itu emang harus tertanam di diri kamu sendiri dulu, gitu. Intinya jangan mendengarkan kata orang lain apapun itu.
Wah. <laughs> Wah mantap banget, Kak. Berarti Kakak ini bener-bener, eee, pernah mengalami dalam hidup ya di mana ada naik turunnya kehidupan dan Kakak juga pernah mendapatkan, eee, feedback negatif gitu dari lingkungan. Tapi Kakak tetap kuat, eee, berjalan sampai hari ini dan, eee, bisa berubah untuk diri sendiri ya. Keren banget Kak, terima kasih nih Kak udah menjawab beberapa pertanyaan aku dengan sangat keren dan baik dan menjadi inspirasi buat aku. Aku harap kita bisa ketemu lagi lain waktu ya, Kak. Sampai jumpa, Kakak.
Oke, sama-sama. Sampai ketemu lagi, bye.